どうだろ、いや、今あの、階段の上り下りがあの、自宅があの、マンショマンションのごごかい、ちょっとその辺りにあるので、あの、階段が急で、そ、階段の上り下りだけでもう、毎日精一杯みたいなとこがあって、そう。それな夏の間だから汗、上るだけで、だくだくになるんですよね。それが運動です、最近の。<chuckles>
うん。 あ、はいはい。うん。うん。 はいはい。 うん。 うん。 あ、めっちゃいいですね、それ。 うん。 ですよね。うん。あ、いや、すごいいいじゃないですか、それ。自然にやれるから。<chuckles>
ああ、いえ。うーん、なんかそう、そうなってしまったというか。<chuckles> あの、つそう、あの、階段の上り下りも体にいいかなと思ったし、で、ま、あの汗かくと汗かくと結構あの運動したなっていう気分になるので、まあ、あのそう、外に出るだけでも運動になるという状況になってますね、今。<laughs> はい。
うん。そっかそっか。 うん。あ、めっちゃいいですよ。 うん。うん、はい。わかる。わかります。<chuckles> うん。 そうだね。なるほどなるほど。そうか、そうだよね、だってさ、階段で5階まで行こうと思うと、ちょっと心拍数も上がるもんね。
うんうん。 そう、上がりますね、うん。うん、うん。<chuckles>
ね、そうだよね。で、多分、ごかいまで上って部屋に入ると、ちょうど汗かくぐらいになるから、<chuckles>「は、ちょっと疲れた」ぐらいで。<chuckles>
うん。 うん。 うん、そう、そうですそうです。ほんとにそんな感じです。しかもあのそうそう、しかもスーパーの袋とか重いもん持ってるとなおさらですね。かなり辛い。
あ、そうね。<laughs> あ、あ、それ、自然に筋トレになってんじゃない、<chuckles> 腕の。
あ、筋トレにもなってますかね。いや、そうだといいんですけど、あのうーん、すごい辛い辛い。まだなんかもうそう、あの、そこまであの肺肺活力な肺活ん、ま、きん筋力ろがなんて言うかな、あの、別に、ん、ついてるわけじゃないから、かなり上がるのも辛いし、下がるのも辛いし。<chuckles> そう、かなりそうです。うん。
うん。そうだね。 分かる。<chuckles> うん。 うん。はいはい。 うんうんうんうん。 あ、そうそうそうそう。あの、下りる時の方が、あれなんだって、自分の体重を支えるから
うーん。
足腰に負担はかかるのよ。
そうなんですか、逆だと思ってたな、上がる時のがしんどい気しますけどね。
そう。そう、だから

あのね、山登りでみんな登っていく時って、そこまで疲れてないけど、みんなさ、帰ってくる時にさあ、あの、往復してるから疲れると思うんだけど、実は違って、あの、足で、すあの、下に落ちていかないように体重を毎回支えてるから
うーん。 うんうん。 はあ。 うんうんうん。 へえ。うん。 ああ。
そっちの方が負担がかかるんだって、筋肉に。
え！そうだったんだ。いや、登ったことああるんですけど、あの、いや、疲れ疲れた思い出が、<chuckles> かなり疲れた思い出があるけど、どっちがしんどかったかな、なん、あ、途中で雨降り出して、結構あの滑り足が滑りやすすかったんですね。だから確かにあの、さが下っていく時も確かに力は使った覚えはある。ただ、登ってく時と下ってく時とどっちが疲れたかっていうとちょっと思い出せないですね。すいません。<laughs> はい。
そう。<chuckles> うん。 はい。<chuckles> うん。 え、うんうんうんうん。はいはい。 うん。うん。 はいはい。 うん。 あん。もう、だからね、そう、皆さん登ってく時の方が大変な感じするのよ。そう。で、帰りはその疲れで大変な気はするんだけど
うん、するするする、しますね。うん。うん。 そう、そうそう。
うん。筋肉はね、そうなんだって。うん。え、うん。<laughs> <chuckles>
え、ね、いや豆知識ですね。今度は山登り ちょっとかあの、うき気にしてみます、それ。<chuckles> はい。
うん。そうそうそう。あ、そっか。じゃあいいね。僕階段の話聞いて今、僕も昔日本でマンションに住んだことあるから、そのマンションの9階までとか上がったりするとすごい疲れるの 知ってるのよ。<chuckles> そう、んそう、でも
うん。 うん。うーん、うん。 うわ、それはしんどいですね。9階はちょっと私無理かも。<laughs> それはちょっとエレベーターを使うことになるかなと思う。うん。うん。
そう。 そん時は子供だったからさ、あの螺旋階段で9階とかまで登ったりするんだけど
え、ああ、なるほどね、うんうんうん。なるほど。
うん。なんかそう、やっぱり体を使ってる感はすごいあったから
ああ、なるほどね。だそれもいいですよね、なんかそっからあれですか、あの、運動に目覚めたというか、筋肉の、 なんか、<chuckles> そう、そういうこと
うん、そう。 あ、ろいや、僕ね、小学小学校の時、運動めちゃくちゃしてたのよ。
ああ、なるほど。へえ。お、おお。
そう、なんか、水泳もしてたし、サッカーもしてたしとか、陸上とかもバスケもしてたから
わあ、すごいですね、運動運動好きな運動好きなあの、子供だったんですね、そしたら、へえ、いいですね。うーん。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
ああ、なるほど。<chuckles> なるほど、良かった、それはあの、いいことですね、体にとっては。<chuckles>
うん。そうそうそう。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
なるほど。あ、じゃあありがとうございました。楽しかったです。はい。はい、ではまたよろしくお願いします。失礼します。